Kak, bantuin aku dong Kak, aku nih, aku lagi bingung nih Kak.
Kenapa tuh Kak?
Aku ini kan, mmm, sedang berkarir cuman aku lagi ragu banget sama karir aku, karena, aku tuh di karir aku yang sekarang ini aku enggak mendapatkan makna yang aku cari gitu dalam berkarir. Aku tuh nyarinya yang, eee, kehidupan seimbang antara bekerja dengan, kehidupan rumah tangga atau mungkin kita biasa sebut work life balance-nya gitu Kak. Di pekerjaan aku yang ini aku enggak dapet sama sekali nih Kak karena, pekerjaan aku di industri retail. Ah, level aku supervisor.
Oke. Paham.
Kerjaan aku sering lembur tapi lemburnya enggak dibayar karena memang, supervisor katanya enggak ada lemburan. Seminggu itu bisa 2 kali lembur sekalinya lembur paling cepet itu pulang jam 8 malam tapi paling lamanya pernah sampai jam 11, malam dan itu dari kantor gitu kan dari kantor aku di Ancol, akunya di Depok, dengan libur yang sehari seminggu pun masih suka diganggu gitu ya koordinasi toko bagaimana berjalan lancar atau tidak, instruksinya jalan apa tidak, yang enggak jalan toko mana aja, kenapa nggak jalan kayak begitu itu 1 instruksi sedangkan seharian itu selalu ada instruksi gitu kan. Nah, aku enggak mendapatkan work life balance ini sama sekali aku pengen ganti karir nih Kak, Kakak ada saran nggak ya karir-karir apa yang kira-kira cocok buat aku karena, aku juga udah berumah tangga jadi aku kayaknya nggak bisa, eee, berhenti terlalu lama mungkin sebulan 2 bulan pun menurut aku udah lama jadi aku pengen switch tek tapi langsung, dapet tapi langsung ganti gitu Kak maksud aku bantuin aku Kak.
Oke. Waduh. Oke. Oke. Bener. Oke, boleh boleh. Nah, ini mungkin tapi dapat dipahami sih Kak ya ketakutan-ketakutan Kakak untuk memulai karir yang baru ini, karena tadi Kakak sepertinya ada tanggungan ya, dan juga, keinginan Kakak untuk ganti karir ya karena sangat-sangat tidak balance nih antara jam kerja, tanggung jawab dan juga gaji. Wah, wajar banget sih kalau Kakak memang ingin untuk mengganti karir dan memperbaikinya. Nah, mungkin untuk aku bisa memberikan saran lebih lanjut nih Kak, aku butuh konfirmasi nih terkait hal lain, kalau aku boleh tahu nih, hal apa nih yang membuat oh, yang membuat Kakak takut tadi karena memang hanya, dari keluarga saja, dan tanggung jawab atau mungkin karena Kakak takut memulai, dengan dinamika, saat ini kan ada yang digital, ada harus bekerja di kantor gitu apa nih yang paling Kakak takuti?
Iya, tanggungan. Apa itu Kak? Oke, paham, ya. Aku, yang aku takutin gajinya lebih kecil dari yang aku jalanin sekarang, yang pertama. Terus yang ke-2, aku takutnya, work-life balance-nya sama aja gitu, enggak ada atau 0. Mungkin kalau enggak ada atau 0 terus gajinya bisa 2 atau 3 kali lipat, mungkin masih enggak apa-apa deh. Karena menurut aku masih worth it gitu ya di negara aku kalau dengan gaji bisa sampai 2 kali dengan industri yang sama dan levelnya supervisor. Cuman kalau, gajinya sama aja, terus work-life balance-nya sama aja ya ngapain aku pindah gitu kan? Masih sama aja, maksud aku tuh seperti itu. Jadi 2 hal itu sih, kayak yang bener-bener aku cari dulu, antara work-life balance-nya sama dari segi gajinya, pe perihal dari skill kalau misalkan memang enggak enggak bisa dan aku perlu pelajarin. Mungkin aku bisa mempelajarinya dulu sih. Walaupun aku juga tadi bilang nggak bisa terlalu lama yah, apa, eee, berhentinya dulu dari pekerjaan aku. Iya betul, aku harus harus GC nih sebetulnya, kayak gitu, Kak.
Oke. Paham. E Oke. Butuh mempelajarinya. Oke. Memang sih, Kak, ya. Ganti karir itu, bukan pindah suatu hal yang berpindah secara bisa instan gitu ya. Pastinya juga ada membutuhkan skill-skill, tapi, dengan mengingat juga Kakak juga tidak bisa terlalu lama untuk tidak bekerja ya. Nah, mungkin ini bisa saran dari aku dipertimbangan sih, Kak. Karena kan tadi kayaknya Kakak tidak bisa apa ya, terlalu lama menganggur nih. Nah pada saat ini kan, eee, Kakak, pada saat ini kita memiliki dunia kerja yang sangat dinamis gitu kan? Bekerja bukan hanya melalui kantor saja, tapi bahkan be sekarang bekerja bisa dari jarak jauh. Nah, mungkin Kakak bisa mempertimbangkan untuk sementara beker mencari pekerjaan freelance lah kita bilang kayak atau WFH yang bekerja itu dari rumah. Nah infonya itu bisa Kakak dapatkan melalui dari, eee, komunitas-komunit ada, Kak, melalui komunitas-komunitas atau mungkin Kakak bisa gabung di saluran WhatsApp yang banyak tuh untuk, eee, freelance. Nah, tapi takutnya juga ya ada scam gitu kan. Nah itu, Kakak bisa melakukan pengecekan dulu, melalui LinkedIn biar supaya Kakak tahu, beneran scam kah atau enggak nih? Atau Kakak juga bisa nih membaca dari Reddit itu banyak banget info-info terkait freelance ini, Kak. Jadi mereka juga biasanya me men-share atau membagikan pengalaman pribadi terkait, ini scam, ini bukan. Nah itu mungkin bisa Kakak pertimbangkan untuk, tadi yah karena Kakak juga ingin ganti karir dan tidak bisa lama. Mungkin ini bisa dicoba untuk tahap awal, Kak. Kalau kira-kira seperti ini gimana Kak?
Boleh. M a Iya. Betul. Ada ya yang kayak gitu ya? Oke oke. Ea Mmm, Reddit iya. Iya, betul. Oh. Oke oke. Kira kayaknya sih masuk akal ya, Kak. Masuk akal banget karena kayaknya enggak perlu ngelepas kerjaan aku yang sekarang dulu gitu, kan? Sa bisa sambil nyari gitu ya maksudnya, ya? Pun kalau misalkan nanti dapat, aku bisa sambil ngerjain sambil enggak ngelepas pekerjaan aku yang ini, gitu ya maksudnya ya dari pekerjaan online ini? Cuman aku benar-benar belum pernah men-searching ini sama sekali. Tadi Kakak udah bilang bisa mulai dari LinkedIn sama Reddit, tapi aku mikirnya masih bingung 1 hal nih, Kak. Eee, mungkin selain rasa takut aku, kira-kira yang lagi booming banget yang kemungkinan pekerjaannya banyak, jadi kestabilannya jangka panjang gitu ya, karena kan yang namanya pekerja lepas bukan karyawan ya, ke khawatirnya enggak tetap enggak tetap gitu ya. Mungkin, eee, bantu juga apa sih yang lagi booming di pekerjaan freelance? Dan, eee, bantu aku sisi positif sama negatifnya, Kak, supaya aku bisa, apa namanya, na ya bisa m menerka-nerkalah, kira-kira ini patut untuk aku coba atau nanti dulu? Maksud aku gitu, Kak.
Oke. Benar, Kak. Benar. Benar, Kak. Oke. Gimana tuh? Benar. Nah, si kalau bekerja secara freelance ini, pasti ada positif, dan negatifnya. Kalau, dari segi positifnya, pastinya Kakak mempunyai jam kerja lebih fleksibel, dan biasanya kalau bekerja secara dari rumah itu kan, kita, ini ya, Kak, ya, eee, kita yang mengatur jadwal kita sendiri, dan Kakak mu kemungkinan tidak akan dikejar-kejar, sebagaimana mungkin, pernah dikejar-kejar sama bosnya, saat ini, nah, itu kemungkinan besarnya. Tapi, eee, untuk pembayaran, itu biasanya disesuaikan dengan nominal
Jam kerja fleksibel, oke. Oh, gitu? Iya.
yang disesuaikan sama perusahaan, tapi, secara garis besar, sepertinya itu ya, nggak jauh lebih tinggi, tapi, kemungkinan cukup, sangat cukup gitu kan, Kak, untuk menghidupi. Nah, kemudian, eee, kalau mungkin untuk negatifnya, gitu kan, itu negatifnya, pastinya tidak setiap bulan, atau kita enggak tahu, untuk ke depannya pasti ada perasaan-perasaan cemas nih, terkait freelance, makanya, tadi ada pertimbangan untuk Kakak tetap mempertahankan terlebih dahulu, agar, untuk menjaga kestabilan, dan juga, ada kerjaan sampingan ini, Kak. Nah, tapi, terkait tadi ya, mungkin yang sedang booming itu bisa dipertimbangkan lagi sesuai dengan kemampuan Kakak. Misalnya, Kakak kemampuannya saat ini apa, sedangkan, mungkin dari sekarang, itu banyak banget yang bisa bekerja secara online, kayak, virtual-assistant
Mmm, oke. Mhm, gitu ya? Oke, kemampuan aku ya? Iya, mmm, oke.
itu juga bisa, data-analyst gitu kan, atau mungkin, kayak, sosial media, itu juga bisa kok, kayak, copywriting. Nah, itu mungkin bisa Kakak sesuaikan dengan skill yang Kakak miliki saat ini, kira-kira, kalau itu, gimana, Kak?
Banyak ya? Mhm, oke. Oke mungkin, b eee, makasih atas masukan, positif negatifnya, mungkin aku bener-bener akan mencoba dan mulai coba searching dari harek hari ini gitu ya, cuman skill yang aku miliki berarti adalah skill ker di tempat kerja yang lebih ke manajemen eme time management juga, terus mengendalikan toko mengendalikan tim tokonya itu sendiri menga mengendalikan stok dan segalanya intinya, sepertinya lebih ke leadership sih skill aku dan, aku pernah ada skill coding juga waktu itu karena aku beker eh, bekerja, belajar di suatu universitas yang terkenal juga gitu ya di bagian di bagian IT memang, cuman itu dia karena pekerjaan aku yang sekarang bertolak belakang dengan pendidikan aku, sepertinya sih, eee, ai apa pengodingan itu ya IT itu, agak tergerus jadi aku mungkin sedikit butuh waktu lagi untuk mempelajarinya, kira-kira kalau dali dari segi coding dibutuhkan enggak sih, Kak, di segi dunia freelance atau kerja remote? Karena kalau kalau dibutuhkan banget kayaknya nih, boleh nih kalau aku coba kejar lagi gitu dengan, sisa waktu yang udah sedikit di rumah pun gak papa kayaknya, seperti itu, Kak, apa masih benar ya?
Bener. Oke. Bagus dong. Boleh. Wah, cod Bener, Kak. Nah, terkait dari koding ini, kan kita memang teknologi sa sangat-sangat berkembang pesat ya, Kak, saat ini dan mungkin salah satunya meng koding itu termasuk banyak yang dicari. Walaupun nanti mungkin di 1 perusahaan lagi buka suatu job atau yang yang kayak dibutuhkan koding gitu. Nah, Kakak coba aja masuk, tapi mungkin waktu nantinya dapat project agak agak jauh sus tidak tidak terlalu sesuai dengan keahlian Kakak, nah bisa juga, tapi, Kak, dicoba, tapi sejauh ini untuk koding itu sangat-sangat dibutuhkan, Kak, di freelance. Pastinya, dan banyak juga perusahaan-perusahaan yang mencari untuk orang yang bisa koding. Karena kan tadi, koding itu kan sulit ya, Kak, untuk sebagai pemula gitu. Nah, apabila masih pasarnya itu kalau bisa dibilang masih terlalu belum terlalu banyaklah. Nah, itu mungkin bisa menjadi pertimbangan Kakak sih untuk bisa menjadi pelamar yang unggul daripada pelamar yang lain. Jadi, kemungkinan Kakak untuk diterima di sebuah perusahaan, itu kemungkinannya akan jadi lebih besar karena Kakak melamar di posisi yang orang itu enggak akan semua bisa, gitu, Kak.
Sangat dibutuhkan, ya? I i iya betul. Berarti Unggul, gitu? Oke. Tapi kalau Kakak boleh lebih saran, kira-kira aku lebih baik bekerja di sebagai perusahaan, gitu ya, dengan bagian coding atau s freelancer tetap di bagian coding untuk mendapatkan work-life balance-nya nih, Kak, kira-kira? Karena kalau di perusahaan aku yang sekarang industri retail kayaknya sih udah enggak bisa gitu, Kak, maksud aku.
Oke. Bener bener. Nah, itu bisa jadi pertimbangan juga, Kak. Ini kan bisa disesuaikan dengan kebutuhan Kakak dan kembali ke realitanya. Kalau misal kayak Kakak mintanya ro work-life balance, itu bener-bener kehidupan sangat balance kan, nah, tetap memperhatikan keuangan, kan Kakak tadi juga memikirkan terkait Kakak punya keluarga. Kalau memang Kakak butuh kestabilan, Kakak bisa bekerja, mendapatkan pekerjaan mungkin dari perusahaan yang memiliki visi dan misi sesuai dengan visi dan misi Kakak juga. Kemudian Kakak juga bisa untuk menambah pemasukan tadi bekerja sampingan sebagai freelance di bidang coding juga. Mungkin gitu, Kak, kira-kira.
Oh, oke. Iya. Iya iya, iya. Oh iya, bener bener bener bener. Terlebih lagi kalau memang perusahaannya itu sangat mengedepankan work-life balance-nya ya, mungkin aku akan mencari juga negara mana yang mengedepankan itu bi karena biasanya, eee, akan sesuai dengan job list job list yang mereka ini, dan kayaknya kerja coding-an pun banyak juga yang bisa dikerjakan dari rumah. Ya udah, Kak, makasih atas sarannya, eee, doain aku semoga berhasil ketemu yang cocok ya. Eee, aku eh, aku jadi ngerasa lega bisa cerita sama kamu. Terima kasih atas bantuannya ya, Kak.
Bener, Kak. Amin. Iya, Kak. Sama-sama. Syukurlah kalau memang bisa membantu dan semoga cepat tercapai ya, Kak, keinginannya. Sampai jumpa.